आजकल का युग देखिए तकनीकी युग चल रहा है और ऐसे में जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी हमारे क़रीब रहता है बिल्कुल, और जैसे जैसे मतलब हमारे शरीर में ही रहता है हमारे साथ जो हमेशा हर पल हमारे हाथों में जेब में। तो ऐसे में देखिए ना कई बार ऐसी कुछ जगहें होती है जहाँ पर ना मोबाइल सिग्नल ही नहीं आते, जहाँ पर हम उपयोग ही नहीं कर सकते और कई बार अच्छा भी लगता है कई बार बुरा भी लगता है। तो आप मुझे बताएँगे कि बिना मोबाइल फ़ोन के जब आप कभी ना बाहर रहते हैं या दूर आपसे होता है तो कैसा लगता है आपको?
जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल सही कहा, ये जो आपने कहा ना कि मतलब अ, हमारे साथ ही रहता है या या मैं ये कह लूँ कि एक अंग ही बन गया है शरीर का तो ये भी गलत नहीं होगा। और बिल्कुल मतलब इतनी आदत हो गयी है कि थोड़ी देर के लिए अगर छूट भी जाए मतलब कहाँ तो ऐसा मतलब घबरा जाते हैं अरे फ़ोन कहाँ है फ़ोन कहाँ है? खुद मेरे साथ होता है। क्योंकि देखिए अ, हो ये गया है कि ज़्यादातर जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं ना मतलब फ़ोन पे ही अ, ये कह लें निर्भर हो चुका है। हर कार्य जो है फ़ोन से होता है कि कुछ कुछ हुआ नहीं कि तुरंत फ़ोन लगा दिया चाहे वो काम से हो, है ना? चाहे कुछ लाना-वाना हो चाहे, है ना? कुछ मँगाना ही क्यों ना हो, है ना? तो बिल्कुल ये सब अ अ, दिक्कतें होती हैं। और देखिए जब ये बताऊँ मैं मेरे अ अ, दिनचर्या में कुछ मैंने खुद से ही कर रखा है कि कुछ समय मैं फ़ोन से दूर रहूँ। मतलब जी, जैसे कि मुझे शाम का वक़्त जो ये कह लें कि अ, सनसेट का है जो कि अभी अ, मतलब ये कह लें कि होई होने ही वाला है थोड़ी देर में ऑलमोस्ट तो मैं ऐसे समय में जी अ, एक बढ़िया चाय बनाता हूँ अपने लिए अदरक की बेहतरीन-सी, और बढ़िया तरीक़े से उस चाय को खौलाता हूँ और अपने फ़ोन को नीचे छत पे ही छोड़ के, उसको जो है हाँ, मतलब सॉरी मतलब नीचे ही छोड़ के फिर मैं छत पे चले जाता हूँ मतलब चाय का कप लेके और बिल्कुल जो छत पे जाके मैं मतलब चिड़ियों को देख रहा हूँ उड़ते हुए वो बादल देख रहा हूँ, अब अब ये सही बताऊँ तो बादल देखते-देखते ना कुछ ऐसा न होता है कि बादलों में चित्र दिखने लगते हैं आपको, कभी कोई घोड़ा दिख जाता है, कभी कोई ख़रगोश दिख जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं बड़ा मज़ा आता है और फिर साथ में उधर अ, छत से सूरज ढलता हुआ क्योंकि मैं पश्चिम में रहता हूँ तो देखिए पश्चिम में ही अ, सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त देखते-देखते मतलब वो बहुत ही ये कह लें कि बहुत ही सुंदर नज़ारा और एक मतलब एक अद्भुत एहसास होता है कि ये कह लें कि थोड़ा प्रकृति के क़रीब लगता है, आनंद आता है। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल हाँ। <chuckles> हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ओह! हाँ, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ, ठीक है। अच्छा। हाँ। ओह! हुँ, हुँ, ठीक है। हाँ, विच अच्छा। क्या बात है! ये तो बहुत अच्छा देखिए एक्सपीरियंस है जो आप देखिए अ, कर रहे हैं आजकल चीज़ों का, तो काफ़ी सुन के भी देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ऐसे में आप मुझे बताएगा कि बताएँगे कि कभी-कभी ना जब आपको देखिए पता चलता है कि इस जगह पे तो मोबाइल सिग्नल ही नहीं है तो उस पल ना आपका जो पहला रिएक्शन है, वो क्या होता है उसके बारे में कुछ बताएँगे आप?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, कभी-कभार ऐसा होता है कि मोबाइल सिग्नल नहीं है लेकिन क्या होता है कि ज़रूरत होती है। कहीं पे जैसे गए बिल्कुल, अब सही बताऊँ तो मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ वहाँ पे भी कभी-कभार हो जाता है कि किसी के घ घ घर यहाँ पे थोड़े घर हैं कि ऐसे थोड़े सटे-सटे से तो ये ना वाइ-फ़ाई लगाना ज़रूरी है, कभी पता चला किसी के घर में वाइ-फ़ाई नहीं है और वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत होती है। एकदम से वो हो जाता है कि अरे यार अब ये अ, मतलब एक ये कह लें विचलित-से हो जाते हैं और या इसको भी कह लें कि ये इंस्टा का, इंस्टाग्राम में रील स्वाइप करने की इतनी आदत लग गई है कि अ अ, एक बार कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि अ, फ़ोन उठाया और अप आप कुछ खोलना और चाहते हैं और रील स्वाइप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बताइए ये ना एक अ, बीमारी की तरह हो गया है। और फिर जब कभी-कभार मैं दूर रहता हूँ फ़ोन से ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और अ, जैसे कि आपने सिग्नल का कहा कि जब सिग्नल का ज बिल्कुल जब अगर काम कर रहे हो ऐसे में सिग्नल चले जाएँ फिर तो बहुत दि अ, दिक्कत होती है। और अगर कहीं ऐसे कई बार ऐसा होता है कि अ, मतलब हम कहीं घूमने गए हैं, ऐसे में भी आप क ऐसे में सिग्नल चले जाएँ तो बहुत अच्छा, कम से कम आप प्रकृति को तो देखेंगे, अब मैं प्रकृति के पास गया हूँ देख मेरा फ़ो फिर भी फ़ोन में रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि वो करके भी अ, मतलब फ़ोन बाहर भी गए हैं तो फ़ोन में ही अ, लगे हैं कि फ़ोटो क्लिक करने में। आप अपनी आँखों से क्लिक कीजिए ना आप वो फ़ोटो आप ठीक है 1 आध क्लिक कर लिया आपने अच्छा है, लेकिन ये बताऊँ कि वो देखने से ज़्यादा उस कैमरे में घुसे रहते हैं तो आप तो ना तो प्रकृति का मज़ा ले पा रहे हैं ना कुछ फ़ोन ही सही से चला पा रहे हैं। एक कहाँ कुछ अजीब-सी चीज़ हो रही है जो कि सही नहीं है।
अच्छा। हुँ, ठीक है। <laughs> अच्छा। ओह! <chuckles> हुँ। सही ओह! <chuckles> सही कहा। हुँ, ये तो है बात। ओह! ऐसा है, चलिए हाँ काफ़ी अच्छी बातें हैं वैसे आपकी, ऐसा सुकून भरे पल ही देखिए हमें ढूँढने चाहिए और उससे जो है काफ़ी फ़ायदा हमें हो सकता है। वैसे आप मुझे बताएँगे कि बिना नेटवर्क के ना जब कभी आप पूरा दिन देखिए अगर कभी बिताया हो आपने या बिताते भी हो, तो उस समय ना आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होती है?
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जब अ, मतलब जब नेटवर्क ना हो।
हाँ, बिल्कुल अगर कभी आप ऐसी ज़रूरी जगह गए हो, जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आया हो फिर दिन कैसे बिताएँ?
जी तो हाँ, हाँ। तो देखिए ये अ, ये कह लूँ कि आजकल तो एक ये देखिए नेट जो है या इंटरनेट जो है एक अहम चीज़ हो गयी है। अगर मैं आपको फ़ोन भी दे दूँ अगर फ़ोन में नेट नहीं है तो ये कह ले कि
हाँ।
अधूरा सा है, तो फ़ोन है तो कहीं न कहीं ये भी कह ले कि नेट चाहिए ही। तो अगर हाँ तो सिग्नल नहीं है तो नेट नहीं चलेगा, नेट नहीं चलेगा तो फिर फ़ोन में आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो वो प फिर ऐसा लगता है कि बिना बारूद वाला पटाखा <chuckles> है ना कि ओ कुछ तो कुछ उसमें कुछ मज़ा ही नहीं है चलाने में अजीब सा लग रहा है अब इसमें क्या चल ज़्यादा से ज़्यादा गेम भी आप कितना खेलोगे। लेकिन वो होता है कि आजकल ना मतलब रील की आदत हो गयी है। और ये कह ले कि मेरे दोस्त भी रील देखते हैं और ऐसे अ, भेजते हैं और देखते हैं और भेजते हैं, जो कि मतलब ये कह ले कि ये अ, मतलब सेम सी आ गयी जहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है रील नहीं खुल रही होती कभी हैंग हो जाता है, अरे यार अरे! तो फिर बहुत ज़्यादा अ, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन सा होता है कि ये क्या हो रहा है? जी।
<laughs> बिल्कुल। <laughs> हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल। ये तो है बात, आपकी ये बात ठीक है कि फ्रस्ट्रेशन जैसा बहुत बार फील होता ही है और ऐसे में घबराहट भी हो जाती है। तो ऐसे में बताएँगे कि आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जब आप मोबाइल से काफ़ी दूर हो, आपको फ्रीडम जैसा लगा हो? मतलब कि आज़ादी जैसा, ऐसा होता है ना कई बार कि हम आज़ाद हैं आज, चलो
हुँ। हुँ। जी। हाँ। जी, जी, जी। जी बिल्कुल बिल हाँ बिल्कुल लगा है कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर निक निकलता हूँ और बैटरी डाउन फ़ोन बंद हो जाता है। तो मैं क क इसको फिर ना मैं सकारात्मक तरीके से ही लेता हूँ कि अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, कुछ देर में मतलब एक वो होता है ना कि आप खुद से चलो सही है फ़ोन से दूर र अ, दूर रहूँगा। तो अ, और आपको एक और बात बताऊँ मैं एक बार क्या हुआ था कि हमारे एरिया में ना मतलब लाइट चली गई थी। तो लाइट चलेगी तो सबके फ़ोन डाउन हो गए। फ़ोन डाउन हो गए तो मतलब नेट नहीं चलेगा। अब नेट नहीं चलेगा, तो दोस्त जो है हम सब छत पे बैठे हुए थे और गप्पे लड़ा रहे थे और इतना अच्छा एहसास हुआ ना कि मतलब इस अ, चटाई-वटाई बिछा के है ना और ब गप गप्पे चल रही है छत पे काफ़ी देर से तो मेरे को लगा कि मतलब ये इतना अच्छा एहसास है यार, कितना अच्छा लग रहा है कि ल अ, मतलब सब लोग साथ में बैठे हैं और तमाम चीजों पे बातें हो रही हैं और एक बड़ा सुकून सा लग रहा था मतलब थोड़ आँधी अ, रात हो चुकी थी और फिर देखिए थोड़ी देर बात चली बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में लाइट आ गयी। लाइट आ गयी तो सब पूरे किये कराये पे पानी फिर गया, फिर ऐसा लगा, "अरे यार" सब भाग तुरंत भागे और मैं कहूँ को जैसी लाइट आई फ़ोन को चार्ज पे लगाने के लिए। मैंने कहा, "अरे यार।"
ऐसा कुछ हुआ है कभी? ठीक है। हाँ, ये तो है। उम, जी। हुँ, हुँ। ठीक है। ओहो! ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ, क्या बात है! <chuckles> अच्छा। <laughs> ये तो काफ़ी खतरनाक मंज़र हो गया था। देखो कि बड़ी मुश्किल से लोग मिले थे और सब भाग गए, फिर जैसे ही लाइट आई। पर चलिए, कोई ना, क्या करें, अब हो सकता है। देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आजकल मोबाइल ने जो है, लोगों को ना अपनी तरफ़ ज़्यादा आकर्षित कर दिया है, क्योंकि देखिए, ज़ मोबाइल फ़ोन तो पहले भी हुआ करते थे और पहले ना, लोग इतना ज़्यादा इससे अट्रैक्ट नहीं होते थे, इन इतना चलाते थे। ऐसा आजकल के ज़माने में क्या हुआ? क्या बदलाव लगता है आपको?
<chuckles> जी। हुँ। हुँ। उम, जी। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी, सबसे पहला बदलाव तो यही है कि देखिए, स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं। अब फ़ोन में ही सब कुछ है। है ना? पहले आते थे, अगर मैं शुरुआत से कहूँ, तो सिर्फ़ वो कॉल्स के लिए यूज़ होते थे। है ना? जो कि शुरुआत के नोकि नोकिया, जो ये कह लें, ब्लैक एंड व्हाइट या थोड़े बहुत रंगीन भी, या तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक-आध गेम वेम का दिया होता था। तो फ़ोन सिर्फ़ कॉल के लिए बनाया गया था, कॉल के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर फ़ोन में तमाम एप्स आ गए और फिर ए अ, इंटरनेट भी आ गया। तो फ़ोन में एक साथ ये कह लें कि अ अ, इतना सब कुछ दे दिया, तो फिर लोग अब ये देखिए ना, पहले लोगों को काम होता था, पहले साइबर कैफ़े जान जाते थे, इंटरनेट चलाने के लिए। है ना? और अब ये कह लीजिए कि हाथ में ही साइबर कैफ़े लेके घूम रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। एक कहीं न कहीं वो बाधित भी होता था कि, "भाई, आप इतना पे करेंगे, तो इतने घंटे कर सकते हैं।" है ना? और फिर लाइन भी लगी रहती थी कि और भी लोग करेंगे, ये बैठे हैं। तो एक तो ये देखिए, इतना अ, इंटरनेट आ गया, सबसे पहली बात ये स्मार्टफ़ोन आ गये, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। और आजकल एक चीज़ देखें, तो अ, गेम्स मतलब अगर बच्चों को देखें, तो वहीं पे आप मतलब ये पबजी जैसे गेम्स उसी में लगे रहते हैं, है ना? इसकी वजह से बच्चों का अ, बढ़ गया है। और देखिए, आज तमाम काम जो हैं, फ़ाइल्स वगैरह भेजना, पहले होता था, लैपटॉप खोलना पड़ रहा है, ये वो। लेकिन व्हॉट्सएप है, तो व्हॉट्सएप व्हॉट्सएप आ गया है, तो व्हॉट्सएप चैट है, उसपे डॉक्यूमेंट भिज जाते हैं। तो अब सब जो हो रहा है, व्हॉट्स वो फ़ोन से ही हो जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं इसलिए भी जो है, मतलब कुछ तो ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें हो रही हैं, ज़रूरी काम हो रहे हैं। लेकिन कई जगह, जैसे मैंने गेम का बताया, अ, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ऐसे में, तो ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जी।
ओहो! अच्छा। <chuckles> ग्यारह सौ। हुँ, बिल्कुल। सही कहा। <chuckles> <laughs> अच्छा। हुँ, हुँ, जी। हाँ। ओह! ठीक है। हुँ, हुँ। <chuckles> हाँ, बिल्कुल। ठीक कहा आपने बिल्कुल, कि हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आजकल जो ये सोशल मीडिया है इसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा आकर्षित इस तरफ हो गए हैं, फ़ोन चलाने के लिए क्योंकि और जो है अपना समय इसी में व्यतीत कर रहे हैं और इसकी जगह देखिए वो मोबाइल को हटाकर जो है अपना कुछ पढ़ाई-लिखाई भी कर सकते हैं। तो लोग इससे जुड़ रहे हैं पढ़ाई की तरफ? या दूर होते जा रहे हैं मोबाइल की वजह से क्या लगता है आपको?
हुँ। हुँ। हुँ। जी अ, सही बताऊँ तो मतलब अ, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। है ना? कि बिल्कुल नौ नॉलेज की चीज़ भी है, अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे तो, है ना? लेकिन अ, ऐसा होता नहीं है लोग जो अदर साइड है, या बुराई वाली साइड है, जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि बुराई जल्दी बहुत आकर्षित करती है। है ना? नॉलेज तो देखिए नॉलेज गेन करने वाले बहुत कम मिलते हैं ना, थोड़ा वहाँ तो ख़ुद की मेहनत लगती है, ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें मेहनत नहीं लगती बस बैठ के जैसे रील स्वाइप करना हे, हे, हे, हँस रहे हैं। है ना? और ये देखिए कि किस हद तक जो है आपके आपके मानसिक स्तर को वो गिरा रहा है। आप एक अच्छा खासा लंबा समय जो है अ, रील देखने में निकाल देते हैं और कुछ ढंग का आप देख नहीं रहे हैं। है ना?
ओह! हाँ, ये तो है। <chuckles> ये तो जी। हुँ, हुँ। है। हाँ, ये तो है।
ऐसे में आपका पूरा जो है और वो ये कह ले की का अ, देखते देखते आपको खुद पता नहीं चलता की लत लग गयी, वो आप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और फ़िर अब पता चलता है अरे! 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया। बताइए, इससे अच्छा कोई आप अच्छा सिनेमा देख लें, अच्छी फ़िल्म देख लें, जिससे कुछ अच्छा मैसेज भी मिले। है ना?
हुँ, हुँ। <chuckles> ये तो है बात, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएँगे कि कभी आपने ऑफलाइन गेम्स वग़ैरह डाउनलोड करके रखी हैं? जैसे किसी जगह ना इंटरनेट नहीं होता तो कई बार ना ऑनलाइन गेम्स देखिए या कुछ ऑनलाइन किताबें या कुछ ऐसी चीज़ें ना हम डाउनलोड करके रख देते हैं। जैसे गाने भी कर हुए हैं कई बार, ये हमे पता है कि किसी जगह ना मोबाइल सिग्नल नहीं आने वाला है। तो ऐसा किया है आपने कभी पहले ही डाउनलोड करके रख ली हो चीज़ें?
जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, देखिए बिल्कुल ऐसा ना ट्रेन में बहुत होता है कि ये सिग्नल आते हैं, जाते हैं और ट्रेन में सिग्नल की बहुत दिक्कत होती है। और तो सबसे ज़्यादा जैसे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है ट्रेनों में, नेट चलता नहीं है और यहाँ तक कि किसी से आप बात भी नहीं कर सकते कॉल बहुत कट होता है। कोई स्टेशन हो, कोई स्टेशन आया हो या कोई शहर पास हो तो वहाँ पे हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही रहता है कि नेटवर्क नहीं रहता। तो ऐसे समय में बिल्कुल मैं जब जाता हूँ तो या ट्रेन में समय निकालने के लिए कोई अ, फ़िल्म जो है मैं अ, डाउनलोड कोर करके रख लेता हूँ 1-2 अ, गाने बिल्कुल मैंने अ, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें गाने भी डाउनलोडेड हैं कि भाई कभी अ, मतलब अपना मन हुआ तो ये सुन लेंगे। क्योंकि जो गाने व गानों वाले एप हैं वो नेट होगा नहीं तो चलेगा नहीं। तो बिल्कुल मैं ऐसी चीज़ें जो है डाउनलोड करके रखता हूँ और बात रही गेम्स की। तो गेम्स तो अब मैं खेलता नहीं लेकिन एक समय में था जब मैं खेलता था। तो मुझे मतलब ये कह ले कि पीसी गेम्स पसंद थे और अ, उसी पे मैंने बहुत ज़्यादा खेले हाँ, उसी पे बहुत ज़्यादा गेम्स खेले हैं। तो अ, उस समय तो ल उस समय की बताऊँ लैपटॉप तो था नहीं मेरे पास को कंप्यूटर था। तो जब घर जाता था तो मैं तभी खेलता था वो तो तभी खेलना हो पाता था। जी।
हाँ, हाँ। ओह! <chuckles> ठीक है। जी। अच्छा। ये तो है बात। हाँ, ये तो है बात। हुँ, हुँ। ठीक है। ओह! हुँ, जी। ये तो है बात। चलिए, मतलब आप काफ़ी ब एक बड़े गेमर हुआ करते थे किसी ज़माने में चलिए अच्छी बात है। तो कभी आप किसी जगह पर जाकर ना डिसअपॉइंटमेंट मिली है, आपको कभी किसी जगह पर जाकर? जैसे देखिए कि आप जो है अब देखिए हम मोबाइल फ़ोन से दूर रह नहीं पाते और आपको ना कभी बहुत ज़रूरत पड़ी हो मोबाइल फ़ोन की। आपको कॉल करना है इम्पॉर्टेंट कॉल और सिग्नल ही नहीं आ रहे हो ऐसी जगह पे। तो कैसा फ़ील होता है आपको उस टाइम?
जी, जी, जी। हाँ। हुँ। अ, जी, अगर इम्पॉर्टेन्ट कॉल करना हो और सिग्नल नहीं आ रहे, तो बिल्कुल वही अंदर से हड़बड़ी-सी लगने लगती है कि अ, "भई, ये तुम्हारा चल रहा है क्या? हॉटस्पॉट दे दो।" अ, या फिर जाके जहाँ हो, "भईया, आपके पास वाई-फ़ाई है क्या?"
हुँ। हुँ।
उम, प तो अब बिल्कुल, ऐसी दिक्कत दिक्कतें होती हैं। एक बार ऐसे ही शिमला गए थे, तो वहाँ पे नहीं थी, ऐसी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मैंने खुद को शाँत किया कि, "जब नहीं है, तो देखो, अब कुछ कर नहीं सकते। तो जो बढ़िया है, आप शिमला आए हो, तो शिमला का मज़ा लो। है ना? फ़ोन को रखो साइड में।" मैंने कहा, "हटाओ, जो होगा, सो देखा जाएगा।" <laughs>
<laughs> अच्छा। ओह! बिल्कुल। बात तो ठीक है। ये तो है बात। हुँ। जो होगा, देखा जाएगा। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने, जैसे अ, कई बार ना आपको बहुत इम्पॉर्टेन्ट आपके बिज़नेस की कॉल्स आने वाली होती हैं, कंपनी की आने वाली होती है, तो आप डरे नहीं उस टाइम कि, "मोबाइल सिग्नल ही नहीं है मेरे पास, तो कहीं मेरा काम ना छूट जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए।"? ऐसा हुआ है कभी?
हाँ। हाँ। जी अ, मेरे को ऐसी दिक्कत तब होती है, जैसे अभी मैं एक जगह पे अ, मैं शूट कर रहा था, तो जहाँ शूट कर रहा था, वहाँ नेटवर्क नहीं था। तब मुझे ऐसा ग होता था कि, "अरे! अ अ अरे! कॉस्टिंग वालों का फ़ोन आएगा, तो पता नहीं चलेगा। मैं क्या करूँगा?" ये। तो इस तरीके के बिल्कुल थॉट्स आते थे तो और कोई मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। अ, तो फिर मैंने कहा, "ठीक है, कुछ घंटों के लिए। फिर अभी शहर जाएँगे, तो वहाँ आने लगेगा। हो जाएगा सही।" तो कई ये थे कि खुद को समझाना भी पड़ता है।
हुँ, हुँ, ठीक है। अच्छा, जी। बात तो ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो है बात आपकी। समझाना तो देखिए, पड़ ही जाता है।
जी। और ये कहीं एक बात और बताऊँ मैं आपको, कहीं न कहीं हमारे अ, धैर्य को ना कम कर दिया है। इसके मतलब फ़ोन ने ना, ये बहुत ज़्यादा अपनी तरफ़ आकर्षित कर लिया है और जब मिलता नहीं है, तो अध अ अधीर हो जाते हैं लोग। जी।
बताइए। अच्छा। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। आपने काफ़ी अच्छा काम बताया इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए, मैं इनका ज़रूर ध्यान रखूँगा। तो आज आपसे ना, जुड़ के काफ़ी अच्छा लगा है। तो उम्मीद करते हैं, दोबारा ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।
हुँ, हुँ। जी, जी।